Eh eh, mas isso o açúcar pode te tá te dando também, viu?
De como é que eu falo? É, num é, não tinha pen pensado nisso também.
O açúcar, o carboidrato. Converse com a nutricionista, também é outro caminho legal para você tomar. Converse com a nutricionista, um endocrinologista também podia ver se tá alguma disfunção hormonal, alguma coisa assim, a terapia também era bacana
Uhum. Ok. Ok.
sabe, pra ver onde é que tá esses gatilhos aí.
Para entender a minha desmotivação no caso.
Isso, a desmotivação, a ansiedade, que tudo está ligado, alimentação, exercício físico, isso.
Tá, eu me sinto fracassada às vezes, porque eu não quero ir, eu fico: "Mas por quê?" Porque, eh, todo mundo todo mundo, não, mas a maioria das pessoas fazem atividade física, entende quão importante isso é para saúde, para o futuro, né, para o dia a dia ali, para ter energia, e por que que eu me recuso a fazer isso? Eu fico adiando, adiando? Sendo que eu tenho que levar isso para minha a vida toda.
Uhum. Então, isto o psicólogo podia te ajudar também nesse sentido, sabe, para te tirar dessa zona de conforto, de insatisfação, de preguiça, você entrou em uma zona aí parou, a comida está te prejudicando também, está te paralisando
Exatamente. Sim, sim.
né. E você precisa de ajuda.
Preciso entender, né, o que que está acontecendo também dentro de mim.
Precisa entender, eu acho que poderia ser, sabe, com uma ajuda, eh, psicológica, nutricionista, um endócrino, podiam te ajudar nisso aí, depois você para, não é para, para passar 1 ano fazendo. É só nesse começo que você está precisando de um empurrão.
Ok. Começo que é difícil, é essa parte, né.
Exatamente. Depois, dizem os especialistas que precisa de 40 dias seguido por c para o cérebro entender como hábito.
Ah, que aquilo faz parte da vida. Entendi. Nossa, foi muito bom desabafar com você, pedir esse conselho, eh, eu vou colocar em prática, falar com psicólogo e procurar a academia sim, começar a fazer. Muito, muito obrigada por me escutar.
Mas você tem que começar a fazer. Foi um prazer também. Procura, você merece, você é forte, vai conseguir. Até a próxima.
Até.